É écoute, heu, en fait, j'essaye de bon, comme je suis, heu, je paye mes factures mensuellement, bon ben, voilà, il y a pas, heu, voilà, c'est budgété quoi quelque part, hein, ces ces ces dépenses, heu, de d'énergie, donc heu, donc bon voilà. Heu, maintenant, heu, c'est vrai que bah, au niveau du du stress quotidien, c'est plus, heu, le fait de voilà de toujours, heu heu, devoir faire attention quelque part où, tu vois, il y des moments ben, je suis à la maison, heu, j'ai pas chaud et et puis ben, je monte pas le chauffage pour autant parce que je me dis bon, heu: «Voilà, ça va encore être la cata». En plus, j'ai une application sur mon téléphone, tu sais, qui, heu, m'indique, heu heu, à la semaine, heu, ma consommation d'électricité et de gaz, qui me dit si je suis en hausse, en baisse et cetera et heu, donc heu, tu vois, je suis vraiment, heu, focus sur, heu, sur mes consommations. Mais, je t'avoue qu'il y a des moments, heu, j'en ai un petit peu marre quoi, heu, parce qu'en plus, heu, j'aime pas trop chauffer, donc, heu heu, je je je préfère mettre sur moi plusieurs, heu, «couches» entre guillemets que que de chauffer. Mais au final heu, mmh, parfois, heu, ben j'aimerais bien mettre 1 ou 2º en plus quand même quoi, tu vois? Donc, heu heu ouais, voilà quoi, mais en fait je me le permets pas et bon, c'est ça qui est je me dis au final, heu, bah on bosse, mais, heu, enfin je bosse et et j'hé j'hésite encore à me chauffer, heu, tu vois, comme comme je le voudrais pour être, heu, mieux. Alors, heu, parfois, heu, ça ça me fout un peu le cafard tout ça, quoi. Mais bon, après, je sais que je ne suis pas la seule dans cette situation, Donc heu
Oui, je comprends. Mmh mh. Mmh mh. Oui. OK. Mmh mh. Oui, ça peut aider oui. Mmh mh. Plusieurs couches, <chuckles> oui, je comprends. <sneezes> Oui. Te le permettre, quoi. Mais tu payes tout, heu, mmh Ouais, je comprends. J'imagine bien, c'est pas une situation, heu Non, mais bon, c'est pas parce que tu es pas la seule que tu as pas le droit de justement de l'exprimer et de vider ton sac. Donc heu, si ça te fait du bien, fais-le. <chuckles>
Ouais, bien sûr, ouais. Enfin, en tous les cas, je te remercie de m'avoir écoutée. Merci beaucoup. Ça m'a fait beaucoup de bien. <chuckles>
<chuckles>